Ai, eu acho que teve de tudo, assim, sabe. Eu acho que na graduação a pandemia foi uma coisa que mexeu muito, assim, em relação aos meus estudos, porque faltava só 1 ano quando a pane pandemia começou. Então já dava aquela sensação: "Ai está acabando, está acabando, está acabando". E a minha universidade foi a única universidade federal que não se adaptou ao EAD. Então, por 2 anos e meio de pandemia, eu não tive aula. Então atrasou 2 anos e meio a minha formatura, sabe.
Uhum. Ah, entendi. Uhum.
Enquanto muitos conseguiram se adaptar, terminar virtualmente e aí, enfim, conseguir colar grau ali virtualmente, a minha universidade não conseguiu fazer essa adaptação, então de fato
Aham. Vixe, vocês atrasaram 2 anos e meio.
2 anos e meio foi o tempo que entre, né. Manaus teve períodos muito difíceis da pandemia, então foi muito difícil essa adaptação. Então deu aquela coisa de: "Nossa, parece que nunca vai terminar.", porque a gente está se formando 2 anos e meio depois, assim sabe, o que era pra levar 4 anos levou 6 anos e meio, né. Então, foi difícil.
E você acha que foi por causa da região, Manaus, assim, por por ser uma região que a gente sabe que é, né. Culturalmente, mais
Eu acho, assim, Manaus sofreu muito. É, é. Sim, mas eu eu acho que também teve uma questão política da própria universidade assim de, eh, política interna ali, né, de quem que defende, quem que era contra o EAD, então demorou muito. Mas sobrevivi, me formei.
Bom. Ah, entendi.
Deu tudo certo.